बिल्कुल, आपकी बात से पूर्ण तरीके से सहमत हूँ मैं और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि देखिए अ, अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं, जो कि मतलब बड़े अच्छे बनते हैं, है ना? अ, ज़मीनी तौर पे कि मतलब ऑनलाइन तो बड़े अच्छे दिखते हैं मगर फिर अ, मतलब ऐसे सामाजिक तौर पर उत्ते होते नहीं हैं। दूसरा देखिए, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे कोई भी अगर आपको खबर दिखती है, तो उससे सामाजिक भड़काव होने का काफ़ी ज़्यादा एक अ, चांसेज़ रहते हैं। तो अ, वैसी मतलब परिस्थिति में आपको ना क्या करना चाहिए कि अ, आपको हमेशा स कोई भी खबर अगर आपको दिखे, तो उसमें थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए, है ना? और अ, उसके लिए देखिए एक सावधानी बस आप ये मत बरतिए कि आप उसे फॉ अनफ़ॉलो कर दे रहे हैं, ब्लॉक कर दे रहे हैं, उसके अलावा आप उसमें उसको रिपोर्ट करिए कि आपके साथ-साथ आगे भी लोग उससे बचे, हैं ना? उस खबर से उनको प्रभाव ना पड़े, है ना? साथ ही साथ बहुत लोग मज़े के लिए इसे फॉरवर्ड कर देते हैं, मगर शायद ये मज़ा कहीं न कहीं एक सामाजिक तौर पर ये बड़ी अ, मुसीबत पैदा कर देता है। हाँ जी।
जी, जी। हाँ। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। हाँ। हुँ, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे लगता है ना एक आम इंसान की भी एक ज़िम्मेदारी बनती है इन सब चीज़ों को रोकने से। पहले तो जो है ना, हम अगर कोई भी फ़ोटो या वीडियो देखते हैं, कोई ऐसी न्यूज़ देखते हैं ना, पहले तो हमें जो है ना क्रॉस चेक कर लेना चाहिए इन सब चीज़ों को। या अ, अगर हम कोई 1 पेज में देखते हैं ये सब चीज़ें, तो मुझे लगता है अगर हम 5-6 जगहों को कन्फ़र्म करें या क्रॉस चेक करें, कि ये रियल है, नहीं है? क्योंकि 1 पेज जो है गलत डाल सकता है, 2 गलत डाल सकते हैं, लेकिन अगर 5-6 पेजेज़ वही न्यूज़ डाल रहे, तो काफ़ी हद तक जो है चांसेज़ होते हैं, कि ये सब चीज़ें सही हैं। और मैं बात करूँ मतलब अ, लोग जो है ना बिल्कुल ह हम जैसे लोग है तो पढ़े-लिखे हैं, लेकिन जो पढ़े-लिखे लोग नहीं होते ना, तो वो ये सब चीज़ें नहीं समझ पाते हैं, और मतलब उन्हें तो लगता है कि सोशल मीडिया पे ये चीज़ें आ गई हैं, तो ये बिल्कुल सच ही होगी और मतलब लोग जो है, मतलब ओ वो भी अपने आप आगे शेयर कर देते हैं। आपका क्या कहना है इस पर?
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हुँ। हाँ, हाँ। हाँ। हुँ, जी, जी। हाँ जी। हाँ, हाँ।

बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने और मैं जो है ना, आपकी बात से पूर्ण तरीके से सहमत भी हूँ। और जैसा आपने देखा होगा ना सोशल मीडिया के मतलब माध्यम से काफ़ी ज़्यादा जो प्राइवेसी है हमारी, वो मुझे लगता है काफ़ी हद तक जो है ना लीक हो सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा आप जो हर कोई है ना आजकल सोशल मीडिया पे जो है पोस्ट वगैरह करते रहते है, स्टोरी लगाते रहते है। लेकिन अ, मैं बात करूँ मतलब जो है ना काफ़ी लोग जो हैं मतलब इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, कि किसी की फ़ोटो ले ली और उसमें जो है एआई के माध्यम से जो है ना उनका फेस चेंज करके और ऐसी चीज़ों का डाल देते हैं, जो कि मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा गलत बात है और वीडियो भी देखी होंगी आपने मतलब किसका चेहरे पे मतलब किसकी वीडियो लगा देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो जिसका मतलब चेहरा लगाते हैं ना उसपे भी काफ़ी ज़्यादा बुरा बीतता होगा और वो सब ये सब ची चीज़ें देख के जो है ना मतलब उनको मतलब दिल से बुरा लगता होगा कि अ, मतलब वो तो थे भी नहीं लेकिन जो है ना, अगर कोई फेमस पर्सनैलिटी के साथ करते हैं ये सब चीज़ें, तो काफ़ी हद तक जो है ना वो वायरल हो जाती है। क्योंकि उनको लगता है कि रियल है और आजकल जो है एआई जो इतना ज़्यादा प्लास्टिक बनाते रहे हैं, वीडियोज़ और फ़ोटोज़ जो हैं, पत मतलब पता लगाना मुश्किल हो गया है कि असली कौन-सी है, नकली कौन-सी है? तो मुझे लगता है कि हम जो है हमें
हुँ। हुँ, हाँ। हाँ, हाँ। जी, जी। हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। अ, हाँ। हुँ, जी, जी। हाँ जी। हाँ, हाँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। उ, हाँ। जी, जी, जी। मुझे भी लगता है, हाँ, हाँ।
अब बैन लगाना चाहिए, आपके क्या विचार है?
बिल्कुल, ये देखिए डीप फेक का ज़माना हो गया है, लोग बड़े ज़्यादा मुझे लगता है अ अ, एआई का इस्तेमाल करके काफ़ी चीज़ें बनाने लगे हैं लोगों के मतलब अ, जैसे बोल सकते हैं ना कि भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है ऐसे इस तरीके से, तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति करता है, तो बड़ा दंडनीय एक अपराध है, इसमें उनको बड़ा दंड मिलना चाहिए और देखिए अ, ऐसी अगर हम खबरों से बचना है जैसे मान लीजिए कोई भी सोशल मीडिया में ऐसी खबर आ रही है, तो कहीं न कहीं ऐसी खबर मिलने में थोड़ी हमारी भी गलती होती है कि हम उन पेजेज़ को फ़ॉलो करते हैं, जो कि ऐसी सोशल मीडिया पे फेक खबरें पहुँचाते हैं, मिर्च मसाला लगाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले ना इन खबरों से मतलब बचने के लिए उन पेजेज़ को फ़ॉलो मतलब डिस फ़ॉलो अनफ़ॉलो कर देना चाहिए, है ना? तो इससे क्या होगा सबसे पहले हम पहले ही मतलब हमारे पास ना वो खबरें पहुँचेंगी और ना मतलब हम इन चीज़ों को देख के थोड़ा प्रभावित होंगे। तो देखिए एक और चीज़ है आप जो कर सकते हैं कि मतलब अगर स कोई भी सोशल मीडिया पे गलत अ, न्यूज़ फैला रहा है, तो आप उसको सिर्फ़ देख के वो अनफ़ॉलो मत कीजिए है ना, आप उसके लिए क्या करिए कि आप वहाँ पे रिपोर्ट का ऑप्शन आता है रिपोर्ट कर लीजिए आप। हाँ जी।
बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। रिपोर्ट। बिल्कुल।